で、水風呂もあまり、もう30秒ぐらいで上がっちゃうとか
うんうん。うんうんうんうん。
そういうように、まあ、自分の体に相談しながらというか
うんうんうんうん。
ああこれ、ほんとに辛いなっていう風に思うようなら、もう、とっとと切り上げちゃいます。
あ、なるほどね。じゃあ、そこらへんはあの、ご自身のま、体調とかによって、こう、うまく調整ができるってことですね。
ええ。 はい。 そうですね。
うんうんうん。
うん。
あとね、あのサウナって聞くと、例えば北欧のフィンランドっていう国があって、あそこサウナはみんな個人でサウナ持ってるくらい、ねえ、あのサウナであの、なんかこう生活に密着してるようだんですけども、あのサウナの魅力がそれで一緒に入るとね、その人柄が分かるっていうなことを言うんですね。その、フィレンダの方たちが。どうですか？そのやっぱりサウナの中ってコミュニケーションみたいなのもあるんですかね？す
はい。 はい。 ええええ。 はい。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
うんうん。 あ はいはい。
あるんですよね。
うんうんうん。
うーん、まあ特にあのコロナ以降に、あの、中に黙ってあの、会話しないでくださいっていう張り紙が貼られることが多かったんで。
はあ。 ああ、なるほど、そうですね、ああ。 うんうんうんうん。
ええ。